Hey, erzähl doch gerne mal über dich und deine Familie und wie, äh, Migration eure Familienrezepte verändert hat.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, meine Familie, die stammt, ähm, ja auch aus Polen. Das heißt, äh, na ja, wir sind selbst mehr oder weniger Migranten gewesen. Und, ähm, na ja, g ich weiß noch, ganz früher, als wir dann, ähm, hier nach Deutschland gekommen sind, ähm, dann war unser Essen eigentlich immer sehr, sehr einfältig. So, es gab immer nur Kartoffeln, es gab viel Fleisch. Also, das ist so dieses Standardessen von uns, ähm, aufm Land, sage ich mal.
Mhm. Mhm. Okay. Ja. M w wie lang ist das her, dass ihr nach Deutschland gezogen seid?
Boah, ich war da ich war da, äh, 2 oder 3 Jahre alt, also ich kann mich da nicht dr nicht wirklich dran erinnern so, ne. Aber
Mhm, aber in Jahren, äh d wie al wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? 19, okay, also das ist gut, gut 25 Jahre her, dann, äh, gu ah 27 Jahre, ja.
Fast 29. Ja, ja. Und klar, ne, also dann zu der Zeit hat man natürlich irgendwie immer nur dasselbe gegessen. Wir sind so vom Land gekommen in Polen. Da war es so normal eigentlich, äh Kartoffeln ist so 'n Standardding. Das ist-– kommt immer aufn Teller. Ob du jetzt Fleisch isst, ob du Nudeln isst, ob du, was weiß ich, isst, Kartoffeln sind immer aufn Teller, das ist so 'n was Einfaches gewesen, das gab es halt doch immerzu. Ja.
Mhm. Na ja. Okay. Günstig selber angebaut manche, wenn man aufm Land wohnt und die Sättigungsbeilage, ne? Ja, okay.
Genau. Und bei uns war das auch so, dass wir selbst angebaut haben, sogar noch früher mit so mit dem Pferd hinten noch. Der hatte dann hinten diesen, ich weiß nicht, wie man das nennt, und dann sind wir durch unsere Kartoffel, ähm, äh, Felder gelaufen und haben da die Kartoffeln selbst so rausgeholt und ja. Also deswegen, das hat unser Leben bestimmt, sage ich mal, ne? Und, äh, na ja, dann gab es halt sehr einfaches Essen, immer so Hausmannskost, das ist kann man auch mit dem deutschen Essen vergleichen. Und ich war da nie so 'n wirklich der Fan von. Ich fand das auch wirklich immer, ja, irgendwann einfach nur noch eklig, weil man immer dasselbe gegessen hat. Und dann war ja schon mal das Coole, dass wir in Deutschland waren und dann natürlich, äh, viele andere Dinge kennengelernt haben. Wir hatten, ähm, einen türkischen Nachbarn
Na, okay. Auch cool. Mhm. Mhm. Ja.
und, ähm, das war dann so mein bester Freund in der Kindheit. Mit dem, äh, habe ich eigentlich die ganze Zeit verbracht und dann natürlich, irgendwann war das auch so, dass unsere Familien sich kennengelernt haben, meine Mutter mit seiner Mom. Und die konnten nicht mal Deutsch sprechen, beide, ne? Also, meine Mum konnte kein Deutsch, seine Mum konnte kein Deutsch, die kamen aus der Türkei. Und, ähm, na ja, trotzdem mit Händen und Füßen, ne, Mimik, Gestik irgendwie so verstanden. Und dann haben die uns ab und zu mal Essen gebracht. Und weil, das war so, gerade in der türkischen, also f in der Türkei ist es ja auch so, dass du dann so dein Essen teilst und dann gerade mit Freunden, Bekannten. Und wir haben ja in einem Haus gewohnt, in einer Wohn in einem Wohnkomplex, ja, so, dass die uns dann einfach immer so 'n Teller mit Lahmacun gebracht haben, so ganz frisch.
Mhm. <chuckles> Okay. Schwierig. Ja. Ja. Ah cool. Also
Und das war so dann das erste Mal, wo ich mich so erinnern kann, so, ne, dass so irgendwie die Familienrezepte so 'n bisschen verändert wurden dann auch. Und man hat dann auch mal anderes Essen kennengelernt und dann hat man auch mal probiert, andere Dinge zu machen, weil ich weiß äh, na ja, dann hat, äh, meine Mutter auch mal des Öfteren probiert, türkisches Essen zu machen. So, das war so dann die ersten Berührungen mit türkischem Essen, ne?
Okay, spannend. Mhm. Sprich, da hat der Umzug die den Horizont gleich quasi multikulturell erweitert. Nicht nur nicht nur die deutsche Küche, sondern gleich die türkischen Einflüsse. Und ja, Essen kann ja auch was was Soziales sein, ob d obs das Happening ist oder wenn wenn man es halt weitergibt und teilt miteinander. Das finde ich gerade, ähm, ja, richtig cool. Und, äh, die die Verständigung über Worte funktionierte nicht, aber über das Essen. Ähm. Ja.
Ja, ja. Auf jeden Fall, ja, ja. Es war schon echt cool, ne, weil dann hat man ab und zu mal Essen von denen bekommen. Dann hat natürlich meine Mutter auch, weil, ähm dann, wenn sie gekocht hat oder was gebacken hat, dann hat sie mich losgeschickt mit einem Teller nach oben. Dann bin ich hochgegangen und hab denen was zu essen vorbeigebracht. Und die haben dann 'n polnisches, äh, Gebäck oder Essen kennengelernt, so, ne?
Mhm. Mhm. Was sind denn so die typischen polnischen Gerichte, die es bei euch öfters gab oder oder auch Gebäck?
Ähm, na ja, Gebäck, es gibt da so 'n so 'n bestimmten Kuchen, sage ich mal, der mir noch im Kopf ist, aber jetzt den genauen Namen, den kann ich jetzt gar nicht nennen, den weiß ich gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir den mal des Öfteren mal vorbeigebracht haben. Und, ähm, Klöße ist auch so 'n Ding, das ist dann auch bei uns so, ähm ja, so 'n so 'n Essen, was eigentlich eher nur sonntags auf 'n Tisch kommt. Dass man das dann sozusagen auch, ähm, denen mal vorbeigebracht hat, dass sie das probiert haben und die fanden das halt auch mega, ne?
Mhm. Ja. Ja richtig cool. Und und ha
Ja, und das wäre dann so die türkische Küche erst mal.
Na cool und, äh, die die polnische Küche, ha haben sich die Rezepte dann auch verändert durch die Einflüsse in Deutschland und die Kontakte zur türkischen Küche, dass man's anders gewürzt gestaltet hat oder andere Beilagen gemacht hat? Gab's dann quasi diese diese Fusion aus, äh, aus den 3 verschiedenen Küchen auch bei euch oder oder wurden quasi einfach neue Rezepte ausprobiert?
Ja, ich denke schon, dass so 'ne kleine Fusion irgendwie stattgefunden hat. Ähm, klar, so diese Standardgerichte, das sind immer noch die Standardgerichte, die sind auch so gleich geblieben. Aber bei manchen Sachen hat man mittlerweile gesehen, dass es da echte Variationen gibt, äh, mittlerweile beim Kochen. Äh, dass man dann zum Beispiel, ähm, zu irgend 'n polnischen Essen, haben wir dann auf einmal Börek noch dazu, dieses dieses türki türkische Börek Brot. So ganz ganz komisch einfach mit drinnen. Na das-das Ding ist auch, mein Onkel ist jetzt auch mit einer, äh, türkischen Frau verheiratet, wodurch das alles noch mehr gemixt ist halt und wir eigentlich immer, überall, bei jeder Familienfeier, bei jedem Geburtstag, überall zu unseren normalen Gerichten auch türkische Gerichte jetzt haben. Und sich das dann halt alles so 'n bisschen fus fusioniert hat, ne? Und, äh, jetz jetzt alles 'n bisschen anders ist. Und auch, wie du gesagt hast, irgendwie auch anders, ähm, gewürzt natürlich, ne? Das kommt auch mit dazu. Man hat da natürlich, ähm, äh, auch wieder <laughs> türkische Gewürze. Das ist halt hier bei uns sehr verbreitet. Ah ja, wir haben hier sehr viele Türken und <laughs> ich bin mit sehr vielen Türken aufgewachsen. Hier gibt's sehr viele türkische Läden, vor allem auch bei uns hier.
Mhm. Okay. Ja. Ah. Okay. Mhm. Ja. Okay.
Und klar, dann geht man auch zum Türken, weil dort sind die Dinge meistens günstiger und einfach qualitativ auch besser.
Ah, okay, ja.
Und dann hat man sich auch mit den Gewürzen halt, ne, mit der türkischen Küche und den Gewürzen eingekleidet damit's, äh, würzt man sein Essen halt mit irgendwelchen türkischen Gewürzen halt, ne?
Mhm. Auch interessant, interessant. Gibt's denn sonst auch irgendwelche Zutaten und Gewürze, die quasi für die polnische Küche, äh, fehlen würden, die ihr hier gar nicht bekommt? Oder wa g gab's das auch alles, sowas?
W wie wie ist wie ist ist das gemeint?
Also sprich, gab es also manchmal gibt es ja auch irgendwelche speziellen Sachen, dann gibt es die nur in Polen, manche manche Zutaten oder Gewürze, die dann hier vielleicht schwer zu bekommen sind oder war das gar kein Problem?
Ja. Ach so. Ähm, na ja, ne, eigentlich nicht, weil gerade Deutschland hat sich ja auch echt, äh, revolutioniert, was das angeht, ne? In den letzten Jahren, äh, gibt es ja eigentlich alle ausländischen Gewürze, sogar diese Gewürze aus Polen, die man eigentlich nur aus Polen kennt, die gibt es ja mittlerweile dann auch überall, ne? So ganz früher dann vielleicht nicht. Aber jetzt mittlerweile, wenn du zu Edeka gehst, dann gibt es ja selbst bei Edeka so 'ne polnische Ecke, wo, ähm, na ja, irgendwelche polnischen, ähm, Gewürze dann jetzt dort sind, ne, so bekannte polnische Gewürze. Ist jetzt auch alles voll mit und äh, ja, ne, deswegen, mittlerweile hat man eigentlich alles da so, ne, hat man keine Probleme mehr.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Das stimmt, gra grade was so Essen angeht, ist es ja auch irgendwie in international zu essen. Ich meine, Deutschland, viele Jahrzehnte ne, dann hast du die Griechen gehabt und die Italiener, äh, und die deutsche Küche. Äh, und mittlerweile ist ja auch Essen ist auch echt wichtig geworden, ist halt so was super Soziales und, ähm, ich meine, es au auf Instagram, ne, wie vie wie viel Essen wird geteilt? Essen ist hip, so und auch dann andere Kulturen, äh, kennenlernen. Ich finde, das hat sich auch noch mal irgendwie sehr stark geändert, äh, in den oder gewandelt in den letzten 1, 2 Jahrzehnten und da ist die ich glaube, da sind die Deutschen auch viel, viel offener geworden und viel, viel, ähm, ja, äh, d trauen sich mehr und, äh, probieren aus, habe ich habe ich das Gefühl. Ähm.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, weil ich habe es auch so 'n bisschen an mir selbst gemerkt, ne? Wenn ich jetzt koche, dann gehe ich natürlich auch einfach auf TikTok oder so und guck mir irgendwelche Reels an. Und, ähm, na ja, dann sehe ich ja meistens auch ausländische Gerichte so, ne? Oder zusammengewürfelte Gerichte und dann macht man das meistens. Ich habe jetzt auch bei meiner Mutter letztens gesehen, sie hat so 'n Kochbuch
Mhm.
und dann hat sie da auch, äh, mittlerweile ganz verschiedene Rezepte aus allen Ländern mit drinnen, ne? Italienische, spanische, natürlich türkische, ähm, und da ist alles so 'n bisschen gemixt drin. Und selbst sie, habe ich jetzt gesehen, guckt sich auch mal, hm, bei TikTok irgendwelche Videos an, wenn sie dann kocht und, äh, schaut sich da schon ihre ihre ganzen Sachen ab, guckt sich da 'n Video an und kocht halt parallel damit so, ne? Genauso wie es jetzt bei uns ist. Also das hat sich überall so 'n bisschen geändert.
Richtig cool. Mhm. Ja. Ja, cool. Wie ist das denn bei, ähm, bei Festen und Feiern, wo es dann irgendwie vielleicht auch mal ganz traditionelle Sachen gibt? Ähm, gi gibt es da dann auch die ganz klassischen traditionellen Gerichte oder hat sich das auch auch da geändert oder wird da bei den Feiern dran festgehalten?
Ja, also, na ja, es kommt so 'n bisschen drauf an. Ich wenn wir jetzt irgendwelche Feste und Feiern haben, die jetzt wirklich e letztendlich in der Heimat sind in Polen, dann ähm, klar, dann dort auf jeden Fall überhaupt nicht. <chuckles> Also Polen ist ja gar nicht, äh, soweit, was jetzt diese Rezepte angeht und Migration gibt's da ja sowieso überhaupt nicht gefühlt.
Mhm. Okay.
Und dort gibt's auf jeden Fall keinen keinen Wandel, was jetzt das Essen angeht. Aber wenn wir jetzt irgendwelche Familienfeiern, Feste haben hier in Deutschland, ähm, dann auf jeden Fall! Da hat sich auf jeden Fall einiges geändert, ne? Also auch das Essen es ist nicht mehr so wie früher, grade jetzt auch zu Weihnachten. Das ist jetzt nicht mehr dieses typische, ähm, na ja, dass man jetzt den Karpfen zu Hause irgendwie isst, wie jedes Jahr. Das hat sich jetzt auch gewandelt und jetzt auf einmal hat man auch den Lachs zu Hause. Das habe ich auch so bemerkt. Und der Lachs ist ja auch irgendwie so, äh ja, weiß ich nicht, kommt ja auch, glaube ich, irgendwie aus einem anderen Land, dass man das jetzt mittlerweile vermehrt isst. Weil früher war das auch nicht so normal, dass man jetzt Lachs tagtäglich auf den Teller bekommt, sondern
Mhm. Ach schön. Ne, ne, ich glaube, konnte man früher sich auch gar nicht so richtig leisten und, ähm, dann war's doch die äh, war's doch der Karpfen und der Lachs, ja, ist schon auch so 'n bisschen was Besonderes und ja, fü insbesondere skandinavisch vermute ich mal, ne? Da g da kommt der oft her, der echte Lachs. Ähm, okay. Und, äh, ihr habt dann auch, äh, noch Verwandtschaft in, äh, Polen. Äh, wie ist das? Kommt die auch mal zu Besuch? Und, äh oder gibt's hier und da dann auch mal Reibereien oder komische Blicke, was das Essen angeht, wenn vielleicht die Großmutter oder Tante, äh, kommt und dann wird halt, äh, polnische Küche mit, äh, türkischer gemischt und, ähm, w wird das dann auch mal hinterfragt von der Verwandtschaft oder
Ja! Genau, genau. Mhm.
ist sowas vorgekommen?
Na ja, also ich glaube grade die älteren Leute, also grade die ältere Verwandtschaft, die sind da ja sowieso alle so 'n bisschen na ja, nicht so weltoffen, ne? Die sind ja nicht damit aufgewachsen mit dieser Weltoffenheit, mit äh, mit einfach dieser mit diesen verschiedenen Kulturen und alles, was dazukommt. Also klar, die sind ich weiß, als wir dann auch mal nach Polen gekommen sind, da haben wir ich weiß nicht mehr, was das war, aber wir haben irgendwas aus Deutschland mitgebracht, äh, was jetzt auch, ähm, ja, nicht polnisch war. Und dann wollten die das einfach nicht essen, weil die irgendwie mehr oder weniger einfach Angst hatten oder auch einfach dieses Neue nicht mo mochten. Und dann haben die das zum Beispiel einfach nicht hier gegessen, ne? Und das war auch schon so 'ne Sache. Aber grade, wenn jetzt irgendwie Jüngere da sind oder auch mein Onkel, wenn der mal zu Besuch war jetzt hier und wir denen, ähm, Essen aus anderen Kulturen beigebracht haben, dann, äh, fanden die das eigentlich immer extrem lecker, ne? Also grade auch, wenn man dann mit denen hier in den in in in Imbissbuden war und dann hat man denen 'ne Pizza, mal gezeigt, hier, wie sie in Deutschland schmeckt. Oder, äh, wie der Döner, den es ja hier auch an jeder Ecke gibt in der Regel, ähm, dann fanden die das schon interessant und, ja, mochten das auch, ne, und haben das dann auch tagtäglich hier gegessen und, ähm, ja, die fanden das, äh, schon schon lecker. Die waren da da nicht so, dass sie dann gesagt haben, ja, die würden das jetzt ungern essen oder so. Ne, die waren da schon offener hingegen.
Mhm. Okay. Ja cool. Mhm Auch interessant, sprich, hm ich wollte grad fragen, woran das wohl liegen mag, dass, äh dass die Verwandten oder die die Leute in Polen, äh, so verschlossen gegenüber Neuen sind. Einfa einfach, weil weil's kaum Berührungspunkte damit gibt und, äh nach ich in Deutschland gibt's ja, glaube ich, dieses Sprichwort: „Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht“, ähm, so in die Richtung. Äh, ländlich, man hat einfach nicht die Berührungspunkte, man ist dann einfach skeptisch, weil man's noch nie ausgetestet hat oder was was meinst du, woran woran liegt das?
Mhm. Ja. Ja. Ja, richtig, genau. Das ist es, äh auch Widerspruch grad schon, ne? Den du gesagt hast. Äh, was gerade auch es ist auch ländlich, die kommen auch, äh, vom Bauernhof, mäßig. Also wir haben auch 'n Bauernhof dort und, na ja, die sind sehr verschlossen. Die, ähm, haben in ihrem Leben noch nie irgendwo einen Ausländer gesehen, so, ne, bei uns da in der siehst du in der Regel niemanden. Also, g es gibt es keine andere Kulturen, ne? Und, äh, ich denke, dadurch kommt halt so 'n bisschen diese Verschlossenheit, weil man einfach nicht damit aufgewachsen ist. Weil früher, glaube ich, alles noch mal so 'n bisschen mehr au darauf ausgelegt war: Ich komme von da, der kommt von da, der kommt von da. Und das war irgendwie für die war das die Ordnung.
Mhm. Mhm.
Ähm, ja, und ich weiß auch noch, ähm: Wir hatten mal 'ne Banane genau, 'ne Banane gekauft vom Markt und die wollte mein Opa nicht essen. Er wusste nicht mal, was was diese Banane ist. Und das war krass, ne? Also, da war ich ja auch schon irgendwie 12 Jahre alt, glaube ich. Na ja, und, äh, n wann war 'n das? 2000 ja, ich weiß nicht, ungefähr 2010, sagen wir jetzt einfach mal. Und, äh, der wusste einfach nicht, was 'ne Banane ist. So, das ist schon verrückt. Ne, weil also dass man heu die heutzutage nicht weiß, was 'ne Banane ist. Und dann wollte er das auch nicht essen, weil er sich dachte: „Ne.“ Ähm, ja, hat da so 'n bisschen Angst vor gehabt.
<chuckles> Okay. M ja. Okay, spricht gerade im Alter ist man so 'n bisschen festgefahren und nicht mal nicht mehr so, ja, f freudig, äh, neue Sachen auszuprobieren. Ähm, aber dann vielleicht auch, wenn wenn man, ne, umzieht in ein anderes Land sind eh so viele neue Einflüsse da, dann ist man auch vielleicht einfach offener, äh, ge gegenüber dem. Und in der Heimat, wenn, ne, alle nur das Gleiche essen und, ähm, man sich in so 'nem so sozialen Rahmen bewegt, wo vielleicht eher die Abneigung, äh, gegen ganz viel Neues ausprobieren herrscht, dann ist das vielleicht auch noch mal was anderes, ne? Ja, es ist, äh ich ich finde das super spannend auch so diese sozialen Aspekte des Essens, äh, s die du erwähnt hast, ähm, u und wie sich das gewandelt hat. Und dann halt auch die türkischen Einflüsse, äh, durch die Nachbarn, durch das soziale Umfeld. Ähm, ich danke dir, äh, dass du das mit mir geteilt hast und so davon berichtet hast.
Ja. Ja, voll. Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht, mit dir, äh, zu quatschen. Und, ähm, ja, ich denke auch, dass es eigentlich echt positiv ist, ne? Grade die Migration und was auch, äh dass die Essensrezepte angeht, dass sich das alles so 'n bisschen gewandelt hat. Und ja, wir haben ja alle irgendwie was Positives davon, ne? Aber, ey, äh, ich danke dir.
Ich danke dir und ich glaube, ich mach nicht mal ans Kochen. Ich habe, äh, Hunger bekommen. Bis die Tage, würde ich sagen. Tschau, tschau.
<laughs> <chuckles> Bis dann, tschau.